Pronto, então já vai pra um lugar, um quarto, um escritório se você tem, onde você não consiga ver as coisas, sabe? Acho que se você trabalhar na sala é o momento que você vai se sentir mais distraída. Mas a partir do momento que você está assim dentro do quarto, você fecha a sua porta, você só está focada ali, isso te ajuda muito a focar. Porque na verdade a gente
Hum, faz sentido. Ah já vai eliminando algumas distrações, né.
Com certeza, quando a gente tá no quarto a gente não tá muito, já já muda, né, se você perceber. Quando a pessoa tá dentro do quarto é uma coisa, quando a pessoa tá na sala já tá mais naquele coisa de distração de acelerar, exato, coisas para fazer.
Aceleração, né. É, o quarto realmente traz essa essa calma, né, essa coisa do descansar, né.
Isso, essa coisa mais íntima. Então, vai conseguir focar ali, você e o seu computador para poder fazer o seu trabalho. A sala tem o vizinho que passa, tem, você vê algo na rua pela janela, você vê a bagunça ou a pia ou dá fome que está na geladeira.
É. É, e aqui é bem movimentado, é, aqui eu tenho a vizinhança que é bem movimentada, sabe. Então eu escuto às vezes eles falando, cachorro latindo, carro passando, aí você imagina a minha cabeça que já tem TDAH, né. Ouvindo tudo isso e a preocupação de ter que, eh, entregar um trabalho importante, você imagina o meu desespero, né.
Uhum. Isso. Com certeza. Exato, então acho que o ambiente seria uma das primeiras coisas que eu mudaria, sabe? Vai pro seu quarto, põe uma mesinha lá, se você não tiver ainda, acende uma vela ou ou alguma essência, porque isso tudo traz calma, traz tranquilidade e te fo e te faz focar, entendeu?
Ah legal. Ah legal. É agora me fez lembrar tem umas essências de lavanda, né, que dizem que acalmam.
Isso, exatamente.
Ah bacana, eu acho que eu posso com procurar aí pra comprar uma essência dessa, ir para o para o quarto. Acho que é super possível, realmente eu não estava fazendo isso não, estava trabalhando na sala, e a sala realmente traz essas distrações mesmo. E eu acho que posso fazer essa tentativa do quarto, pegar um aroma aí de lavanda, e focar naquilo que eu preciso Isso aí.
Uhum. É. Uhum. Isso, um chá, um café, que você gosta.
Ah que ótimo. Acho que vai dar sim, olha, as as dicas muito práticas, muito simples, né, que eu já posso aplicar agora e poxa te agradeço muito tá por essas dicas, vai me ajudar imenso.
E acho que vai dar certo. Aham. Isso mesmo.